Mm, mm.
Ganun ako kapag nag ah, hindi ko pinapakita na na-i-stress ako. Kasi kapag nakita nila, baka hindi nila magustuhan, eh. Baka bigla akong masungit, eh, masungitan, o kaya hindi ko sila pansinin, ang pangit naman 'no lalo na kapag yong katrabaho mo 'yong kausap mo. Pero 'yong mga paraan para mag magpakalma sa'kin tuwing na-i-istress ako, bukod sa siyempre sa family ko at saka sa sa mga bata 'no, 'yong kape talaga 'yong oo, kape. Kasi kung 'yong iba kapag nagkakape nagpa-palpitate, sa akin nakakapagpakalma siya, 'yong parang, ay ang sarap-sarap ng kape, gano'n. 'Yung oo, totoo, gano'n. Minsan kapag feeling ko ano na ako, ah, pagod na, ah, gusto kong ma-relax, timpla lang ako ng kape, minsan kasabay ko rin 'yung mga kasama ko sa trabaho, so 'yun, coffee party. <chuckles> Mm, ikaw ba?
Oo. Mm. Mm. Tama, tama, oo. Tam mm. Tama. Hmm, mm. Mm. Hmm. Hmm. Oo. Oh, parehas tayo, mm. Mm. Mm. Mm. Ay talaga. Hmm, mm. Oo, nak mm. Mm. Mm. Hmm. Oo. O, yan, kape. Mm, coffee party, oo. Ako naman siguro magpakita ng stress, parehas din tayo, eh, mahirap kasing magsungit 'di ba parang sa'tin babalik 'yun. <chuckles> Parang hindi din maganda 'yung feedback sa'tin 'pagka gano'n tayo. Ako 'pag stress siguro ano, 'yun nga din parang tahimik lang din, pero pagka sa bahay ako, minsan kasi gumagawa 'no, 'pagka stress na ako sa deadline medyo napapakita ko din 'yung sungit ko, bigyan niyo naman ako ng oras sa bahay pero sa 'yun nga sa sa ganiyan sa office or sal sa labas pagka ano hindi siyempre, hangga't maaari huwag nating ipakita. So, aminado ko minsan parang nadadala ko siya sa bahay, na pinipilit ko naman na iwasan kasi hindi din naman nila kasalanan 'di ba. Bahay 'yun, eh, 'no tama, so kahit ano pang pilit mo tumahimik ka ganiyan, eh, bata talaga sila 'no, pa tala saan ba sila pupunta. Pero ayun sa'kin para kalmahin ako siguro masarap na pagkain, kape at saka oo, ligo. Mm, an naliligo talaga ako ng ano mm, gusto ko maligo pa parang iba 'yung pakiramdam ko 'pag bagong ligo, mm. Ta's medyo matagal ng konti oo, refreshed tapos ayan, warm s nasanay ako sa warm bath, hindi masyadong sobrang init, ano lang talaga 'yung parang patay lang 'yung lamig ng konti, oo, ganiyan.
Mm. Totoo, totoo. Mm. Totoo. Mm. Mm. 'Yun, 'yun, 'yun. Oo, oo. Mm. Totoo. Mm. Totoo, lalo na kapag 'yung bata. Mm, totoo. Oo. Totoo, 'yaan. Ah. Refreshed 'no, oo. Ah, warm bath o cold bath? Warm. Mm. so, mas natatanggal 'yung stress mo nun?

Eh, yan, 10 na yung akin eh. So, medyo naiintindihan niya, pero naninibago siya, kasi hindi ako ganito ka-busy dati. <chuckles> Oo, o na oo, hi na nag
Ah, busy, ah, iyon lang. Oo, may time pa nga yan ano, aalis na lang ako, para pumasok, 'no, "Work ka nang work, work ka ng work", gano'n.
Hmm. Hmm, naku, hmm, nak may mahi mm, mahirap, mahirap. Mm, pero mm.
Oo, napakahirap kapag gano'n. Oo. Eh, ayoko naman din na masanay sila na, na lagi lang din ako nagtatrabaho, tapos yung parang, hindi ako kilala, medyo masakit sa kalooban 'yon.
Hmm. Tama. Ay, ina ko. Ay, mahirap 'yon, lalo bata pa sila, 'di ba? Dapat, namnamin nang kahit konti, yung ano, yung, yung mga times, na kasama mo, nakikita mo, yung paglaki nila, importante yan, eh, oo, na tama, tama. Pero ano ba, naranasan mo na bang magbago ng paraan, sa pagharap ng stress? Na, habang tumatagal, ah, iba-iba ka ba ng style, ng pagbab pag-aano ng stress, pagtatanggal?
Mm, hmm. Totoo, oo. Totoo naman 'yon. Sa, paraan? 'Pag stress talaga ako, ang ano, ah, comfort zone ko, is food talaga. So, ever since naman, hindi naman, me um, manageable, oo, manageable naman kasi si stress ko. So, kung hindi na talaga, saka ako nag-ve-vent out, kapag sobrang inis na talaga, tapos nawawala rin naman eventually, kapag nailalabas ko, tapos, andiyan yung comfort food mo, gano'n. So, parang wala naman siyang, pagbab na, wala akong binagong paraan, food pa rin naman talaga, ikaw ba?
Hmm. Nabago. <chuckles> Oo, oo. Tama, tama, mm. Mm. Hmm. Hmm. Ayan. Tama, tama. Mm. Oo, sa ako, siguro ano, dati kasi si para matanggal yung stress, parang pinipilit kong tapusin, hanggang al hanggang gabi, para diretso yung tulog ko. Pero mali, eh, dapat pala, may break ka din talaga. So, "Parang, may oras ako, ah, hanggang gan'tong oras na lang talaga tatrabahuhin 'to", tapos yung remaining hour, pahinga ng utak, mas nagiging productive ako. So, iyon siguro binago ko yung ano na 'yon, kasi hindi rin ako makatulog.
Mm. Hmm. Mm, mm. Mhm. Ayan, tama, tama. Tama. Naku, napakahirap 'yon, delikado 'pag over-over stress na, mental health na ang kalaban.
Parang nahihirapan ako, mahirap, mahirap. So Hmm, kaya ayun, binago ko din. Tama, tama, eh, kailangan talaga ng break minsan, wala naman tayong magagawa, 'pag ayaw talagang matapos yung trabaho. May bukas pa naman, mm, kung kaya pa, 'di ba? Ayan.
Mm. Totoo. Huwag nang pilitin. True, mm. Oo, tama. Ayun, thank you, sa oras mo.
Hmm, salam hmm, sige ako din, naku, salamat din sa oras mo, sa mga yang mga stress, gawin mo yung ano, sinabi ko sa'yo, baka okay sa'yo yan. Oo. Paalam. Bye.
Oo, gagawin ko yan, gagawin ngayon, maraming salamat, ingat lagi, bye.

Mm, tapos minsan ano sabi nila may nabasa ako 'pag na-stress ka daw, parang yung alam mo yung hinihimas mo yung braso mo, yung magka-cross yung arms mo tapos hihimasin? Ta's sasabihin na lagi mo daw sabihin or parang i-ano mo sa sarili mo na, "Ay, magaling ka," ganyan, "kaya mo yan." parang bigyan mo ng ano yung sarili mo. Oo, bigyan mo ng at paalala yung sarili mo na, una minsan, unahin mo rin. Oo, ganun yung ginagawa ko, ginagawa ko nga siya lagi, eh. So, ayan pagligo, isa din yun sa nakakapagpakalma sakin 'pag stress ako, mm. Pe
Mhm. Ah. Oo. Dahan-dahan lang. Hmm. Ay, magawa nga 'yan. Mm. Pero ako kapag naliligo more of ano, tap water.
Hmm. Hmm, oo, oo naman, oh? Tap water din, oo. Tama, oo.
'Yon tap water tap water, hindi kasi ako nasanay na mainit. Siguro kapag ano, kapag masaka masama 'yong pakiramdam ko, masakit 'yong katawan ko, 'yan, 'yan, oo. Parang nakaka-sooth sa akin 'yan pero kapag 'yong ganito, feeling ko kapag na-stress ako oo mainit din kasi. 'Pag stress siguro mas ginagamit ko si tap water or 'yong cold. Tap na eh cold na 'yon, eh, 'di ba, yung tap water medyo cold na siya. Oh, so yun. So dadagdag ko nalang sa routine ko yung paghimas ko sa magkabilaang braso. "Oh, kaya mo yan. Magaling ka." ganon, oo. Yan, "Matatapos mo rin yan." At
Hmm. Ayun lang. Hmm, oo. Oo. Init na din Mm. Mm. Oo. Hmm, mm. Tama, tama. Oo. <laughs> Oo. Oo, kaya mo yan. Tama, tama! Na nabasa ko lang yun. Tama, oo ganyan, ginagawa ko siya. Pero bukod dun siyempre, eh, paano bang tulong yung ginagawa ng mga kaibigan o pamilya kapag stress ka? Tulong ba o stress pa yung bigay? <laughs> Huwag naman. Hmm.
Oo. Mm. Hindi may mga may mga kaibigan naman ako na kapag nai-istress ako or gusto kong mag-rant sa kanila ako dum ano lumalapit. So medyo nababawasan lalo na kapag ang ira-rant pa is du tungkol sa dagdag trabaho or naiinis sa mga katrabaho mo, kinaiinisan mo, 'yan. So malaking tulong na nakakapag-rant ka. Lalo na kapag yung kaibigan mo, eh, kilala 'yong nira-rant mo, 'di ba? <chuckles> Kasama na yung tsismis yun. Oo. 'Pag, ah, sa pamilya naman, kunyari nai-stress na ako, usually kasi si si husband ang lagi kong kausap tungkol diyan. Kunyari may mga pagkakataon na nag nagrereklamo sa ako sa kanya na may dagdag ng trabaho na na parang lagi nalang ganito, ganito-ganyan. 'Yon, malaking bagay kapag nagsasalita kasi siya, malaking impact sa akin. So dun ko napag-iisip minsan na, ah, kunyari, sabihin niya na, "Okey lang 'yan, ano ka ba kasama 'yan sa sa trabaho mo, sa tungkuling, sinumpaan mo." Mga gano'n-gano'n siya. Saka ko naiisip na, "Oh, eh, bakit nga ba ako nag nag-aano, nagrereklamo, eh, kasama nga naman kasi 'yon sa, scope ng ano ko ng serbisyong dapat kong ibigay." So, ayun hanggang sa medyo kumakalma na ako maya-maya, "Ah, okey na, sige gagawin ko na," parang gano'n.
Hmm, mm. Mm. Hmm. Hmm. <laughs> Tama. Tama. Ay, oo n oo, nakikisabay na in buso tama, tama, tama, oo. Pero o hmm? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oo. Hmm. Oo. Oo. Mm. Hmm. Mm. Mm. Hmm, mm, mm, mm. Oo. Tama, hmm. Ayan. Mm. Hmm, mm. Oo. Pe oo, pero al
Ikaw ba? Malaking tulong din ba sila?